Cioè, è sempre ad aiutare tutti, no, la sindrome della crocerossina mhmm, mhmm, a livello folle assolutamente, no. Può vivere cosi.
Mh, mh. <chuckles> Ti capisco, ti capisco. S sì, questa cosa da sindrome della crocerossina assolutamente, ma mh.
Sì, no, proprio a livelli no, non si può,
Penso sia un problema di noi persone empatiche, ecco. Ehm, forse anche questo è un valore su cui ho cambiato un pochino idea adesso che ci penso. Io mi reputo tuttora una persona empatica, però effettivamente nel passa col corso del temp l' esperienze.
Sì. Probabilmente ha ragione. Sì, sì, sì. Okay. No, ma uhm, lo sei. Ehm, però, <clears throat> ma anc io sono ancora, non ti dico che non lo sono più, però ho messo dei paletti, <clears throat> quello che si chiama sano egoismo per sopravvivere secondo me.
Mh-mh. No, no. certo. Sì, esatto. È quello. No, no. Ma è giusto così perché come hai etto tu tu deve essere un qualcosa di reciproco, deve ve essere un dare e un ricevere. Se solo dare, dare, dare effettivamente c'è qualcosa che non va, no, quindi bisogna insomma ri rivedere il rapporto.
Mh. Eh. Sì, ma secondo me in tutti i rapporti, s che siano rapporti di coppia, rapporti d'amicizia, rapporti con chiunque. Se sei sempre tu, vuol dire alla fine che apri gli occhi che all'altra persona non interessa, cioè
Mh. Sì. Certo. Mh, mh. No, no, è vero, è vero, assolutamente. Però, vabbè, purtroppo ecco le persone che se ne approfittano ci saranno sempre ed è per questo che è importante raggiungere questo grado di consapevolezza.
Ti rendi conto ad un certo punto. Lo so, me le cercavo eh. Io vedevo una persona in difficoltà, dovevo aiutarla. Eh, ma non può arrivare al punto di, eh, cercartele così. No, assolutamen
Mh. Sì. Mh-mh. Rapisco. Certo, certo. Guarda, purtroppo ecco, secondo me si vive meglio a a raggiungendo questa consapevolezza di cui stiamo parlando, che non significa essere persone cattive, semplicemente significa riconoscere chi se lo merita e chi no, perché altrimenti non ne esce fuori.
O vivere in questo modo, guar Mh. No. Ma non cioè, io ti dico, guarda, se vedo una persona anche che non conosco in un momento di difficoltà sono portata a cuore ad aiutarla. Certo, ehm, vuol dire che però non mi porto dietro rapporti dove sono solo io a dare, semplicemente questo.
Sì. Certo, ah-ah.
Solo quel
Capisco, capisco, assolutamente.
Cioè, non son mutata da un estremo all'altro. Però, solo
<chuckles> Eh, sì, esatto. Bisogna trovare quell'equilibrio insomma bene o male, no, perché c'è anche chi nel senso eh, esatto. Sì, no, no, ma non è facile. Cioè, magari noi ne abbiamo tratto questo, abbi abbiamo tratto questo insegnamento che ci dice: "Okay, noi siamo persone gentili, empatiche, però dobbiamo mettere i paletti perché c'è chi se ne approfitta." Qualcun altro potrebbe aver fatto un ragionamento, uhm, estremo e detto: "Okay, io in passato tante persone se ne sono approfittate quindi adesso divento una persona cattiva." Capito? Quindi
ques eh. Sì, ma c'ho ves c'ho messo una vita eh. Eh! E Ne approfitta. Mh. Eh. Sì, no, può essere. Penso esistano persone così, io no non non sono capace di diventare e non voglio diventare una persona cattiva
Eh. Sì, sì. No, ma nemmeno io però, uhm, pur esistono, esistono. Sì.
però, bis deve esserci delle vie di mezzo salutari anche per me, perché altrimenti non
Mh-mh. Certo.